Ờ, vậy thì mình nghĩ cái việc đó nó có thể hình thành do cái, ờ, lối sống từ hồi nhỏ rồi, có nghĩa là bị hình thành trong suy nghĩ tư tưởng rồi, chứ để mà thời đại hiện nay á mà tiết kiệm được như vậy rất khó nha. Ở quê bạn ở quê cậu thì, ừm, thì tớ không có rõ, <sniffs> <clears throat> nhưng mà ở chỗ tớ đang ở á thì có thể là, ừm, cũng tiết kiệm á, ờ, mặc những cái bộ đồ cũ một xíu nhưng mà về ăn uống thì mình thấy, ờ, khá là thoải mái. Ừm.
À. À. Ừm. Ờ. Ha. Ừm, tớ thấy cái việc mà, kiểu, cũng ừm, tớ thấy cách ăn mặc
Với bạn thì, ờ ừm, thì cái việc chi tiêu Sao ạ? Ừm, bạn cứ nói đi. <laughs>
À. Tớ thấy cũng tớ thấy cái việc mặc đồ cũ thì cũng khá là tốt đấy chứ, bởi vì cái đồ thì chúng ta cũng khó hỏng, à, rồi, cho nên là tớ thấy cái đấy là khá là phù hợp với tớ ấy. Như tớ ví dụ như bình thường là hay tầm khoảng 1 năm tớ chỉ sắm sửa đúng 1 lần thôi, còn lại là tớ toàn mặc đồ cũ. Cái tủ đồ của tớ nhiều lúc cái có những bộ phải tầm mặc 4-5 năm, 6 năm 6 năm vẫn còn ở trong đấy, tớ vẫn mặc bình thường. Ừm.
Ừm. Ờ. Ồ. Ờ. Ừ, tớ cũng vậy, tớ cũng vậy. Cho nên cái việc mà, ừm, chi tiêu vào quần áo á, thì tớ thường chọn những sản phẩm đắt tiền để có thể sử dụng lâu dài hơn là những sản phẩm nó theo trend, theo thời và nó có giá cả lên lên xuống xuống các kiểu. <clears throat>
Ờ. Đúng rồi. Ừm. Để bền, đúng không? Đúng rồi. Ờ, trend này. Đúng rồi, nó không được ổn định như kia, đúng không? Theo trend ví dụ như tầm cái áo 500-600 nhưng mà thế nhưng chẳng có gì, chất liệu bình thường.
Đúng rồi. Nó đã nó đã theo trend rồi khi mà mình mặc ừm, khi mà mình mặc á, à, nó qua thời rồi ấy thấy rất là kỳ, kiểu vậy, mình nghĩ như vậy. Ừm.
Ừm. Ờ. Đúng rồi. <laughs> Thậm chí là cái chất liệu của nó nó không phải được sản xuất lâu dài nữa, nó chỉ ví dụ như mặc một lùa là nó dão luôn thôi. <laughs>
Ừm, đúng rồi. Đúng rồi. Thì, ờ, tớ nghĩ là cái đó cũng là một kiệm, đúng hông ạ?
Ừm.

Ồ, có đấy, đây là một câu hỏi khá là hay ấy về cái bản thân tớ á, cái việc, ừm, tớ thường thường ví dụ như 10 phần của cái lương của tớ đi, thì tớ sẽ tiết kiệm 2 phần cho, a tiết kiệm này 2 phần để cất vào d cái quỹ dự phòng của tớ về về để s sau này có việc. Còn lại thì là tớ sẽ sử dụng 2 phần vào việc học hành bản thân, ví dụ như là đi học thêm các ngoại ngữ này, học thêm cái trình độ chuyên môn, còn lại sáu phần thì tớ sử dụng vào việc chi tiêu cá nhân như nà ăn uống, du lịch. Muốn thực ra cái 6 phần của tớ nó hơi chung chung thôi, đáng nhẽ là chia nhỏ ra bao nhiêu phần ăn uống, bao nhiêu phần du lịch cơ. Nhưng mà thôi tớ cứ gom hết vào, ờ, nhiều lúc tớ tận hưởng cho bản thân một xíu. <chuckles>
Ờ. Wow! Ồ. Ừm. Ồ. Ờ. Ừm. <chuckles> Ừ, ờ, tớ thấy cũng hợp lý nha, tại vì nếu mà nói rằng là, ờ, chia tỷ lệ phần trăm thật nhỏ á, thì thực tế rằng là, ờm, nó hơi lý thuyết. Còn cái việc mà trên thực tế, ưm, cái cái thu nhập của mình mà mình chia ra khoản thôi á thì nó hợp lý hơn. Tại vì, ờ, ừm, đôi khi mình sử dụng tháng này mình sử dụng cho cái phần này nhiều hơn, tháng kia mình sử dụng cho phần kia ít hơn á, thì đó chỉ là nhập sổ sách xong rồi, à, mình coi biểu đồ, <laughs> mình nghĩ như vậy. Đúng rồi, có nghĩa là ừm.
À. Đúng rồi. Ừm, đúng rồi. Rồi. Đúng rồi, có một số Ừm. Đúng rồi. Còn cái phần kia còn cái phần, à, tiết kiệm cụ thể còn phần tiết kiệm cụ thể luôn rồi kiểu rõ luôn rồi, còn các phần khác thì du di một tí cũng được.
Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, có nghĩa là, ừm, có những cái thời điểm mà tớ, ơ, kiểu như, hết tiền dữ quá thì tớ sẽ nhập vô sổ thì nó sẽ ra những cái chi tiết con số như vậy. Nhưng mà còn, ờ, ừm, bình thường á thì tớ cũng giống như cậu á là chỉ chia ra một số cái mục nhất định, như là việc học, việc tiết kiệm mà theo khoản theo kiểu dự phòng á là không bao giờ đụng tới luôn á. Thì, ờ, tiết kiệm kiểu đó thì tớ sẽ mua, ờ, ờ, gọi là, mua chứng khoán hay là mua cái gì gì đó để lâu dài á, ờ, chứ cũng không hẳn là để tiền đúng rồi, đúng rồi, chứ cũng hông để tiền mặt. <chuckles>
À, thế à? <chuckles> Ừm, hay đấy, hay đấy. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Rồi cái hai phần đấy là Đúng rồi, để gửi ngân hàng hoặc mua vàng chẳng hạn. <chuckles> À, đúng rồi, bởi vì cái việc xử việc xử lý cái tiền mặt bây giờ tớ thấy là nó đang lạm phát cao ấy, cho nên là nếu mà giữ tiền mặt nhiều nhiều khi không tốt, chúng ta đem đi đầu tư nhưng mà đầu tư một cách an toàn thôi.
Ừm. Ừ. Đúng rồi, đúng rồi, nói, ờ, mua mua mua vàng, mua chứng khoán hay là bất động sản gì đó thì đó cũng là một cách tiết kiệm nhưng mà nó thiên hướng đầu tư, ờ.
Ừm hứm. Ừm. Một cách Đúng rồi một cách tiết kiệm đầu tư mang tính an toàn chứ là không đem đi, a, tiêu xài các thứ, mua mấy cái đồ như, kiểu ví dụ như tiết kiệm bằng cách mua cái ô tô, mua cái xe máy, đấy, nó đấy đấy không phải là tiết kiệm.
Đúng rồi. Tớ biết r <chuckles> Cái đó là tiêu tiêu tiêu dùng rồi ha? Tiêu sản, ừ, tiêu sản. Ừm.
Ừm Tiêu sản, nó là nó là nó là tiêu sản rồi cho nên không phải tiết kiệm. Ngày trước thì tớ đã có từng, à
Ừm, nó chỉ là tài sản khi mà nó phục vụ cho công việc của mình thôi, đúng hông?
Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. <clears throat> Thì có bao giờ cậu cảm thấy khó khăn khi phải chọn giữa một là tiết kiệm, hai là mua sắm chưa?
Ừm. Ồ.

Ừm, thực ra thì cái, a, tớ nói thật với cậu từ, à, kể từ hồi đi học đến sinh viên ấy, tớ cũng chưa biết tiết kiệm gì đâu. Lúc đấy là tớ chỉ là được gia đình được cho đồng nào, tớ tiêu hết đồng đấy luôn, tiêu bằng sạch luôn, thậm chí tiêu âm, còn đi vay, đi mượn người khác, cũng như là cả đi hết tiền còn về hỏi thăm gia đình ấy. Bởi vì tính ra cái hồi sinh viên ấy, ưm, thì cái việc sử dụng tiền để được đi chơi này, xong đi ăn này, xong bạn bè, người yêu này, học hành các thứ này cũng khá là tốn kém. Nhưng mà kể từ khi tớ, a, ưm
Ồ! <laughs> Ừm. Ờ. Ừm. Ờ, đúng rồi, đúng rồi, là con trai thì là có người yêu thì còn tốn dữ nữa ha. Đúng, đúng, đúng.
Đúng rồi, nhưng mà kể kể từ khi tớ đi làm ấy, tớ biết được cái sắp xếp cho cái tương lai sau này của mình ấy, thì tớ đã bắt đầu nghĩ đến việc tiết kiệm, sắp xếp cái việc, ừm, có một cái kế hoạch tài chính cụ thể, tiết kiệm bao nhiêu phần trăm, chi tiêu bao nhiêu phần trăm, cá nhân. Còn cậu thì sao? Cậu là cái việc biết cái việc sắp xếp này từ bao giờ?
Ừm. Wow! Ờm, tớ biết cái việc, ờ, tiết kiệm chi tiêu này chắc từ hồi còn nhỏ rồi. Tại vì, ờ, mẹ mẹ tớ có thói quen tiết kiệm, ừm, nhưng mà không đến mức có nghĩa là đúng rồi, mẹ tớ có thói quen tiết kiệm và tiêu xài đúng vấn đề á, chỉ là cái việc chia tỷ lệ này thì mẹ chưa đặt ra thôi, nhưng mà, á hả, ờ, cái cách tiêu xài rồi phân bổ thì đã có. Ưm, ừm.
<clears throat> Wow, hay nha! Ừ, tức là mẹ cậu Ờ. Ừm. Ừm. À! Từ mẹ cậu? Tức là mẹ cậu, à, tức là mẹ cậu d di truyền cho cậu từ nhỏ, đúng không? <chuckles> Chỉ cho cậu từ nhỏ, đúng không?
Đúng rồi, đúng rồi, di di truyền từ nhỏ, đúng rồi. Rồi, ờ, khi mà đi học giống như cậu á, thì, ờ, ờ, bạn bè mà, con gái mà thì sẽ được, ờ, bao nhiều hơn, được dẫn đi ăn đi uống nhiều hơn, đâu có tốn gì đâu. Đó. Đó, ừm.
À, hay nha! Ờ. À. Wow! <laughs> Thế á, thế là lúc đấy là cái lợi cả cậu có cả lợi thế giới tính nữa, đúng không? Cho nên là cái việc nó thoải mái. <laughs>
Trong tình huống hông đúng, đúng. Ừm, ừm. Đó, thì thực tế nó là như vậy, rồi đi làm thì, ờ, cũng cần, ờ, chi chi phí cho việc học hay là mua sắm gì đó, nói chung là cái việc mà mua sắm với chi tiêu á, ừm, mình đã hình thành thói quen từ nhỏ rồi. Còn sau này thì phải, ờ, <clears throat> kiểu, để dành để mua những cái, ơ, ưm, gọi là, những cái, kiểu, cái tài sản lớn hơn. Chính xác, chính xác, ví dụ như xe, rồi đúng rồi, vàng, rồi, ờ, miếng đất hay cái gì đó, thì lúc đó với lại cộng với cái việc là bây giờ cái, a, lãi suất á, ừm, suất á, rồi đền những cái đề tài về tài chính cá nhân á, thì rất là nhiều. Nên ừm.
Ừm, hay nha. Đúng rồi. Ờ. Rồi. Thứ lớn hơn, những cái thứ lớn hơn, đúng không? Ừm, như kiểu là, nhà đất, như kiểu là, nhà đất các thứ. Ừm. Ờ. Ờ. Lớn hơn, đúng rồi. Ờ. Ừm, nếu mà cái cậu đã có cái kế hoạch tài chính được xây dựng từ bé thì tớ thấy rất chi là tốt ấy, ai mà lấy được cậu rất chi là hạnh phúc luôn. Ừm.
Ờ. <chuckles> Ừm, nó hình thành, kiểu, hình thành trong s suy nghĩ thôi, ưm, chưa nhận thức thực thực sự. Sau này thì thêm sách vở nữa thì, à, mình hiểu sâu sắc hơn. Ừm.
Ờ, ừm. Đúng rồi. Thì mới biết được. Ờ, thì theo cậu thì những cái bí quyết mà nó giúp được, giữ được cái cân bằng tài chính nhỉ? Ví dụ như là không mua đồ hoang phí hay là sao?

Ừm, ờ, về cái việc chi tiêu mua sắm thì như nãy tớ có chia sẻ với cậu á, nó thành thói quen rồi, cho nên để mà ờ, để mà thay đổi thói quen cũng hổng phải là dễ, ờ. Ơ, thực sự nha, cũng có một cái khoảng thời gian tuổi teen á, ờ, mình thấy, ơ, bạn bè, ờ, họ theo trend, thì, ờ, lúc đó mình rất thích ừ, ờ, và thực sự thì cũng
Ừm. Ồ. Ừm. Ừm. Ờ. Thích ấy họ thích, ví dụ như, kiểu đúng rồi, có một số cái đồ theo trend đấy, như là bây giờ bây giờ tớ thấy giới trẻ ở Việt Nam bây giờ đang, ơ, hồi trước cái trend Baby Three với cả cái gì cái thỏ bảy màu, thứ gì nữa <laughs> Tớ thấy
Đúng rồi. À, đúng, đúng, đúng, đúng, đúng. Chính xác, chính xác, Baby Three rồi, à cái gì, ờ.
Đúng rồi, mấy cái con đấy người ta thấy cái việc, ờ
Sorr xin lỗi ừ, ờ, rồi Capybara, rồi vân vân, mây mây đó. Ừ, đó, thì thật sự là tớ đã từng rất thích như vậy nha, nhưng mà bây giờ lớn hơn rồi á thì, ờ, hiểu được rằng cái vòng đời của cái những cái trend đó đó, nó quá ngắn đi.
Tớ thấy người ta sử dụng mấy con đấy à, đúng rồi, <chuckles> đúng rồi. Ừm. Ừm, cái việc sản phẩm trend đấy nó không được lâu, đúng không? Nó chỉ có một thời gian hot lên thôi, sau đó thì tất cả ai về nhà nấy, nó lại trở về cái giá trị thực của nó.
Ừ, đúng rồi. Đúng rồi. Quá chính xác, ừm. Thì, ờ, khi mà ừm.
Nếu mà chúng ta chi tiêu quá nhiều vào việc đó thì không có phải sàng sàng nó không đem lại tích lũy gì.
Đúng rồi, thì thay vì bây giờ thì tớ s thay đổi suy nghĩ chút xíu, ví dụ như trend như vậy á thì tớ sẽ đánh giá coi cái trend đó nó đi được lâu hay không, tớ sẽ đầu tư mua bán cái trend đó thay vì thay vì tớ là người sử dụng cuối cùng. <laughs>
Chuẩn. Ừ. Ờ. <laughs> À, đúng rồi, mình cứ mình mình sẽ chơi trong cái tầm vừa phải, đúng không? Trước khi nó lụi tàn thì mình sẽ đem đi, ơ, xử lý hết.
Ờ, không, có nghĩa là tớ là người bán nó luôn, có nghĩa tớ lấy cái sản phẩm đó đi về và tớ bán theo trend á, thay vì tớ <chuckles> ờ.
À. Wow, tức là cậu hay nha, cậu thì ch kiểu, trở thành đại lý luôn, đúng không? <laughs> Chứ không phải là cậu đại lý, <coughs> ừm.
Ừ, nhưng mà